Ah, okay. Also, dass dieser dieser dieser want and need ist einfach in der 7. oder, ja, vielleicht 5. Klasse bis zur 8. Klasse einfach noch nicht so da, ne? Weil man da vielleicht noch so 'n bisschen oder vielleicht dann in der 8. schon, ne, weil man dann in der 10. dann wahrscheinlich auch abgehen kann, ne, und vielleicht, ne, 'n Dingens hat, ne? Vielleicht ab dann ist es relevant, weil man da sich dann wirklich egal Gedanken macht. Das ist natürlich dann schon mal gut, dass du da sagen kannst, okay, ähm, vielleicht, ne, so 'n bisschen die Balance da zu finden, dass man früh genug anfängt, aber auch, ja, vielleicht in so 'nem Rahmen, dass dann 'n Kind sich überhaupt darüber juckt, ne? Weil natürlich, wenn du da irgend 'nem Fünftklässler erzählst: „Hey, ähm, das und das kannst du machen, ne? Irgendwie, äh, ja, Maschinenbauingenieur oder so“, dann sitzen die da und denken: „Okay, ich wäre jetzt lieber auf dem Klettergerüst irgendwie Fangen spielen“, oder so ne? Das ist natürlich noch so keine keine relevante Sache für die, ne? <chuckles> Klar, okay.
Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, genau, genau. <chuckles> Und die hatten die haben auch keine Ahnung, „was ist 'n Bauingenieur,“ also, keine Ahnung. Wenn du mir in der 5. gesagt hättest: „Ja, es gibt den Beruf Bauingenieur“, hätte ich gedacht: „Okay, was ist das? Passt, will ich nicht wissen.“ Ähm, so in dem Sinne, ja.
Ja, ja, genau. <chuckles> Mhm, okay, aber trot aber trotzdem wär's ja irgendwie interessant, wenn man dann vielleicht, ähm wenn man dann vielleicht, ne, schon mal so 'n bisschen an so 'nem Faden zieht oder so, was was was die Leute da sagen, ne? Wenn so Fünftklässler oder so dann sagen, ähm es es gibt so 'ne Richtung, ne? Vielleicht, ne, man möchte Astronaut werden oder sowas, ne, irgendwas so Banales oder so. Dass man dann schon mal in Richtung Physik oder so was geht. Was hältst 'n davon? Also, dass man dann wirklich sagt, vielleicht: Man nimmt diese unrealistischen Sachen, aber sucht dafür dann so 'n bisschen diese Alternativen.
Mhm. Mhm. Ja. Ne, das ist auf jeden Fall 'n guter Punkt. Also, ich glaube irgendwo dieser Kindheitstraum, beziehungsweise diese Kindheitsideen sind ja auch Sachen, die dann einen noch pushen in dem Sinne und dass man das halt bis in die Richtung leitet. Es ist halt, glaube ich, auch schwer, deswegen auch das zu machen, weil du kannst ja nicht für jeden einzelnen Schüler individuell so 'n Unterricht machen. Nur weil der eine sagt: „Okay, ich habe jetzt Lust auf, äh, Astronaut werden,“ ist es halt kann man nicht einfach so Astrophysik einfach machen für die ganze Klasse. <chuckles> Ähm, ja, es aber an sich wär's eigentlich ganz cool also, klar, man muss ich finde, äh, das Schulsystem wird auch öfters zu hart gehatet, sage ich mal. Am Ende des Tages lernt man da schon auch nützliche Sachen oder, äh, die ganzen Sachen, die man lernt, sind halt auch irgendwo schon in dem Sinne
Ja. <giggles> Ja. Mhm.